Mhm. Benar banget, jadi kayak, "Aduh, nyesek." <chuckles> Heeh.
Kalau di YouTube kan? Heeh. Iya, tiba-tiba, eee, musiknya musik seru nih atau musiknya sedih gitu, tiba-tiba langsung masuk iklan gitu ya, Kak, langsung aduh, ini langsung berubah nih, yang dia itu pertamanya ceria, eh, jadi langsung terkejer, gitu ya kan, apalagi kalau dia lagi sedih, "Lah, baru menetes air mata langsung kena iklan" <chuckles>
Mhm. <giggles> Ah hah. <laughs> Langsung berubah lagi kalau lagi ceria ya, jadi kayak labil ya. <chuckles>
Iya, heeh. <chuckles> Iya iya sih. <chuckles>
Heeh, kalau Kakak gimana nih? Pernah gak misalkan lagi sedih terus dengerin lagu yang ceria jadi ceria atau lagi ceria, eh, denger lagu sedih jadi sedih, gitu? Cepat berubah gitu, karena musik.
Mmm, hmm? Heeh. Heeh. Ah hah. Iya. Iya iya sih, Kak, itu aku selalu juga sih, Kak, apalagi, apa ya, m eee, masa-masa kita sendiri, gitu ya kan, eee, lagi ada masalah, gitu loh. Jadi kalau dengerin musik itu kayaknya terbantu, gitulah ya kan, Kak. Apalagi, apa ya, kalau masalah kita sedih gitu, kalau sedih itu kan, eee, sebenarnya tinggal satu tingkat lagi kan, kita butuh nangis, gitu loh, kalau udah nangis biasanya langsung langsung ceria lagi. Nah, biasanya kalau aku memang dibantu dengan musik-musik apa sih, musik-musik sedih, gitu, Kak, jadi, cepat nangisnya cepat juga selesai masalahnya. <chuckles>
Mmm. Mmm. <tsk> Mmm. Mmm, iya iya, bener ya, langsung plong soalnya ya, mhm, bener.
Iya. Iya. Mood-nya pun langsung berubah kan, lang langsung, apa lagi, bagus lagilah, gitu loh.
Iya, oh. Mmm, benar, karena ini ya diluapin semua, eee, emosinya ya, cukup 1 lagi udah galau-galau, gitu. Nangis-nangis udah cukup, habis itu, eee, ini langsung, eee, kita mood-nya jadi balik lagi ya. Mmm,.
Hmm. Iya. Iya, benar. Heeh, benar tuh. Heeh. <chuckles> <laughs> Mhm. Iya, bener. Malah kan, Kak, aku pernah tuh, Kak, eee, kalau udah udah selesai nangis kan, Kak, aku malah ganti musik yang lebih ceria lagi gitu loh, Kak, cari kayak musik-musik yang, apa namanya, bangun semangat gitu loh. Itu aku suka kali sih yang itu. <chuckles>
Mmm. Mmm. Ganti suasana hati ya, benar.
Iya, langsung berubah gitu ya kan, Kak. Mhm.
Mhm mhm. Kalau menurut Kakak nih, eee, musik bisa bikin Kakak tambah rileks atau santai gak sih? Atau gimana nih? Mhm.
Iya. Mhm. Mhm. Heeh. Iya sih, Kak. Iya juga, eee, apa namanya, le eee, tambah lagi ya kan, Kak. Sekarang kan aku cuma di rumah aja nih, gitu ya kan, Kak. Jadi, kerjaan rumah itu kan banyak kan, Kak, jadi kalau aku pengen rileks atau, eee, ngerjakan pekerjaan itu butuh apa namanya, butuh santai atau butuh semangat, memang aku dengerin musik sih, Kak. <chuckles> Iya. Jadi lebih lebih cepat juga kerjaan aku kan, Kak. Tiba-tiba, ya udah selesai aja dengan, apa namanya, dengarkan musik, gitu, jadi semangat juga, gitu loh.
Mmm. Mmm, gitu. Mmm, oh. Wow.